Hiç tesadüfen hayatını de değiştiren biriyle karşılaştın mı?
Emm, evet, karşılaştım. Eee, şu anki eşim olan kişiyle karşılaştım, biraz komik bir karşılaşma var. Hı hı.
Ha. Süper. Nasıl bi bir karşılaşmaydı, paylaşmak ister misin?
Eee, tabii, İngiltere'ye gitmiştim o sene. Emm, bir 4-5 haftalığına galiba, hı, yok, 2 aylığına şimdi birkaç sefer gittim çünkü, eee, 2 aylığına bir dil kursu için, hani, sadece pratik geliştirmek için. Kursun ilk gününde, eee, ders bittikten sonra kurs dedi ki, işte, bazı, eee, işte, gönüllü, eee, üniversite ya da, işte, doktora öğrencileri geliyor, eee, size, hani, şehiri gezdirecekler. Ondan sonra ta şurada beklemen gerekiyor, falan filan. Sonra tamam, gittim. Eee, ben bir odada bekliyorum, bir tek ben bekliyorum, başka kimse beklemiyor. Eee, normalde grup oluyor, işte, hani, o gün yeni başlayan herkes gibi bir şeymiş sanırım bu şey. Ondan so
Hıı. Hıı, güzel. <chuckles> Ama sen bir tek kaldın orada.
Evet, ondan sonra, eee, gezdirecek olan, eee, emm, kişi de eş eee, Alex'ti. <chuckles> Eee, ondan sonra, “Ah, bir tek sen mi varsın, falan,” dedi. Ben de, yani, “Evet, öyle i şu anda,” falan. Eee, sonra, işte, emm, onunla şehiri gezmeye başladık, biraz tabii, eee, komikti çünkü öğle yemeğinde, eee, zaten, hani, hiçbir ilk anda herhangi bir şey hissetme durumum yok, yani. O zamanlar eşim olması ihtimali bile yok. Yok, yok, hayır, öyle bir, ah, falan değil. Yo, yo, öyle
Hıh. Aslında bunu soracaktım. Bir hissiyat, bir <chuckles> bir duygu, eee, hiçbir şey olmadı mı?
Yo, yani, öyle normal, evet, bir, iii, şey. Hani, çirkin bir çocuk değil <chuckles> ama o anda zaten hiç öyle bir modum yoktu ve zaten bir ilişkim vardı. Yani, bitmek üzere olan bir ilişkim vardı Türkiye'de. Eee, zaten, böyle, berbat bir moddayım ve sadece, yani, birazcık kafamı dağıtıp, hani, <tsk> eee, yurt dışında, işte, o zaman da Almanya'ya taşınmak istiyordum, ondan önce bir tek başıma yurt dışı deneyimim olsun, hem İngilizcem gelişsin, böyle, bir fırsat çıkmıştı, değerlendirmiştim. Neyse, eee, böyle, hatırladığım bazı anlar var, hâlâ çok komik geliyor. İşte, çift katlı otobüse binmiştik kursun oradan. Eee, ben de öğlen yemeğinde ya normalde hiç, eee, her şeyi yiyen mantıyı bile sarımsaksız yoğurtla falan yerim, yani, evde bile yesem. O gün beni öğle arasında yine ilk gün, işte, çocuklar bir yere götürmüştü, böyle, aşırı sarımsaklı bir sos yemiştim. Oturduk otobüse, en öne, en üst kata, işte, üst katın en önüne, böyle, dip bir şey. Ben, böyle, de ona da söyledim ya, “Kusura bakma,” dedim, yani, “Biraz sarımsak kokuyor olabilirim,” falan. “A, yo, sorun değil, falan filan,” dedi. Böyle, çok rahat biri zaten. Eee, İspanyol zannetmiştim bu arada ilk seferinde.
<chuckles> Anladım. Hı hı. Hı hı. <chuckles> E, güzel bir, rahat bir başlangıç olmuş. Eee, rahatça kendini aslında bunu söyleyebilecek kadar rahat hissetmişsin. Çünkü bazen bazı insanlar çekinebilir.
Evet. Tabii, tabii. Sallamıyordum çünkü. <chuckles> Hımm, evet.
Ha, umurunda olmadığı için çok fazla zaten rahatça söylüyordun. Eee, sonra nasıl devam etti?
Evet. Eee, sonrasında işte, normal klasik turunun birazcık alternatifini bana yaptı çünkü, eee, müzik zevklerimiz vs. eee, ya da, işte, diğer şeylerin artık uyuştuğunu arada anladı sanırım. Biraz daha böyle farklı yerlere, eee, götürdü, Brighton'daydık. Eee, sonrasında, işte, Türkiye'den olduğumu anlayınca, eee, gel dedi, "Bak seni bir yere götüreceğim," yani, her şey bittikten sonra. İşte, bir Türk kahvesi, eee, bir Türk, eee, Simit Sarayı değil ama si si o da Simit Palace galiba olan bir yer var orada. Eee, işte, oraya götürdü, orada Türk kahvesiyle bir şeyler yedik, işte, falan. Eee, hani, o çünkü çok ilgiliymiş Türk kültürüne vs. böyle, böyle. Eee, ben de, hani, onu İspanyol zannediyordum ama Yunan olduğunu öğrendim, falan. Eee, sonra, işte, bir şeyleri aldı, emm, ne diyeyim. Eee, benim sosyal medya hesaplarımı, falan, aldı. Sonra konuşmaya devam ettik. Bir orada olduğum süreç boyunca da, işte, böyle, biraz, böyle, hani, arkadaşlık, biraz flört, eee, hani, önce ilişkim olduğu için ön ilişkimden ayrıldım o arada zaten, falan filan. Emm, hayır, hayır, ondan dolayı değil, aynı zamanda oldu sadece. Yani, eee, zaten öyle bir durum gibiydi, hani. Eee, sonrasında hiç hızlı olmadı hatta, yani, tamamen, böyle, arkadaş ve muhabbeti seviyorum ve, hani, eee, öyle, işte, ne yaptığımız belli değil. İşte, arada, böyle, şey yapıyoruz, arada, işte, etkinlik için tekrar geliyor bazı haftalarda, hep beraber okulca bir yerlere gidiyoruz, işte, falan.
Hı hı. E, süper. İyi denk geldi. A, bu kadar hızlı oldu, yani, orada biraz. Hem zaten Hımm. Peki, e, şunu merak ediyorum, eee, şimdi bu İngiltere'de tanıştınız ya, İngiltere'de sen ne kadar süreliğine gitmiştin? 2 ay dedin, eee, sanıyorum. Bu bahsettiğin olayların hepsi bu 2 ay içinde mi gerçekleşti?
Evet. Evet, yani, ımm, Evet, ya, işte, her gün orada, ya, her gün zaten çok küçük bir yer Brighton. Hani, şey, her gün görüşmüyoruz ama, işte, sosyal medyadan haberleşiyoruz, konuşuyoruz, falan filan. İşte, Londra'ya belki gideriz. Neyse, orada tam flört olmayan, flört de değil, şey de değil, öyle bir şeyler oldu, sonra tam gitmeden önce, eee, beni biraz, böyle, rahatsız et yani, rahatsız etmemişti de ekmişti gibi, böyle, Londra'ya giderken birden, böyle, sinirim bozulmuştu. Sonrasında telafi etmek için, işte, arkadaşlarının bir etkinliğe çağırmıştı. Tam, böyle, gitmeme 2-3 ka 3 gün kala artık, yani, 2 aydır oradayım, o zamanı buldu, yani, gibi. Neyse, arkadaşlarıyla tanıştım, vs. Ondan sonra o akşam, böyle, birazcık daha, hani, flört gibi bir şeyler oldu. Kendimi çok iyi hissettim, çok kötü bir ilişki, 4-5 senelik bir berbat bir ilişkiden çıkıp, böyle, kendimi, emm, iyi hissettim. Şöyle bir dönüm noktası olmuştu, yani, Alex'le alakalı ben Brighton'dan ayrılırken
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Anladım.
eee, ilk defa, böyle, hani, gerçekten, iii, insana insana saygı duyan, kadın ol kadına, hani, böyle, övmek veya bir şey yapmanın, hani, ımm, Türkiye'de, böyle, erkekler, ımm, aman havalanmasın veya vs. vs. gibi, böyle, biraz kompleksli durumlardan bunu çok şey yapamıyordu. Eee, ya, böyle, bana yazmak için olmasa da, yani, yürü nasıl diyeyim, yürümek, ah, fazla daha kibar bir ifade kullanamıyorum, öyle bir şey olmasa da gerçekten çok kadınlara saygı duyan biriydi ve de, eee, yani, işte, ne bileyim, bir sürü şey, çok hoşuma gitmişti ve, böyle, eee, bende çok yeni bir pencere açtı. Hani, bir daha görüşmesek de, hani, iyi ki bu adamla karşılaştım diyordum, yani, dönerken.
Hı hı. Yürümek, tabiriyle. Anladım. S sen, eee, İngiltere'de tanıştın ama ya, şu anda eşin diye bahsettiğin için bir süre, eee, sonra haya hayatınız aslında bir yerde birleşmiş anladığım kadarıyla. Peki, eee, gü
Evet. Evet, o da biraz beklenmedik oldu, aynen.
Onu da merak ediyorum da şunu, eee, sormak istiyorum. Eee, tesadüfle başladı. Eee, bir şekilde orada grupta da tektin, ilk başta çok ilgini çekmedi. Zaten bunları düşünecek bir modun da yoktu. Eee, bir şekilde ilerledi ve en son böyle flört, eee, flörtümsü bir, eee, ilişkiniz olmuş. E, peki, hayatını değişti, eee, değiştiren kısmı, eee, bu ilişkide nerede oldu? Evlilik süreci mi? Taşınma süreci mi? Eee, hangi durumda hayatını değiştirdi bu te eee, tesadüf?
Hıh. Tabii. Hı hı. Evet. Aynen. Evet. Yok. Emm Yani Şimdi olayın şeyini çok seviyorum, yani, ilk gittiğim gün, ilk gittiğim sabah onunla karşılaşmış olmam ve dediğim gibi, yani, o grupta 15 kişi de olabilirdik, tek başıma olmuş olmam kısmını. Eee, ve ayrılırken ki, ııı, şeyi de ya, biraz, böyle, özet geçtim tabii ki, hani, çok uzun bir, hani, böyle, konuştuk ettik, birbirimizi tanıdık, anladık, vs. eee, hani, ilk seferinde. <swallows> Sadece bana çok iyi geldi, böyle. Emm, ya, dediğim gibi, çok uzun süreli bir, çok, ııı, bir ilişkim vardı ve kendimi ilk defa, böyle, nefes almış gibi hissettim. İlk defa kadın gibi hissettim daha doğrusu ama, böyle, şey olarak değil, yani, eee, insan gibi, birey gibi. Çünkü hep, böyle, kız çocuğu gibi muamele görüyordum büyük olmama rağmen. Niyeyse öyle bir, eee, i çıkamadığım bir kalıp vardı insanlar üzerin yani, insanlar bana öyle davranıyordu, rahatsız oluyordum artık. Hani, artık büyümüştüm biraz. Emm, ııı, öyle bir değişiklik oldu. Sonrasında evlen yani, her şey her aşaması birbirinden farklı diyebilirim. Yani, ben tekrar gittim sonra Brighton'a. O zaman da, böyle, açık bir konuşmamız oldu. Yo, tekrar kurs için hem de biraz ziyaret için ama o zaman açık konuştuk kendisiyle. Hani, o da, hani, ayrı ülkelerdeyiz, hani, bence çok zor, hani, ben hoşlandım senden ama, işte, falan filan, gibi gibi. Ben de o zaman, hani, evet, hani, ben de seviyorum, hani, hoşlanıyorum. Yani, seviyorum seni insan olarak, eee, hayatımda, hani, kalabilirsin gibi. İletişim kurmaya devam ettik, radyo programı yapıyordu. Eee, müzik, emm, şey, her 2 haftada 1 falan. <swallows> Onları takip ediyordum ben de. Sonra, ııı, o biriyle sevgili oldu. Ben eski sevgilimle tekrar barıştım. Toksik ilişkimle bir daha barıştım. Eee, ama olması gerekiyormuş, iyi ki olmuş. Pandemi, falan filan oldu. Sonra ikimiz de ayrıldık. Arkadaşlığımız devam etti, bu süreç içerisinde uzaktan. Ben Almanya'ya taşınmış oldum. Ama, işte, pandemi girdi, falan. Derken, işte, ııı, o buraya taşındı, yani, sevgili olduk, sonra buraya taşındı falan, öyle.
Hı. E, tabii, zaten uzun hikâyedir, evet. Anladım. Imm, ziyaret amaçlı mı? Hı hı. Peki. <chuckles> Evet. Anladım. Eee, aslında bu, eee, tesadüflerle dolu her anı aslında, böyle, eee, cidden, eee, sürükleyici bir hikâye gibi anlattın. Eee, bir, eee, sonunda güzel mutlu sonlu, güzel bir kavuşmalı bir hikâye olmuş. Eee, buradan anladığım kadarıyla zorla, evet, işte, eski sevgiliye geri dönme, işte, onun bir birliktelik yaşaması bu süreçte. Belki, eee, sizin, eee, birlikte ol olmanız ge yani, olacağınız süreyi uzatmış olabilir ama senin de az önce söylediğin gibi belki böylesi daha iyi oldu. Eee, ve kararlarınızı değiştirmiş olabilir. Peki, eee, bu tesadüfle başlayan ilişki senin hayata bakış açını değiştirdi mi? Çünkü öncesinde mesela, "Çok böyle kadın gibi hissetmiyordum ilişkimde," dedin. Eee, sonrasında, işte, böyle, mutlu oldun, kadın gibi hissettiğini anladın. Her ne kadar o arada, eee, eski sevgiline de geri dönsen tabii ki şartlar, eee, hayat ne gösteriyor hiçbir belli olmaz ama o anda s yani, bu tesadüf senin biraz bakış açını mı değiştirdi genel olarak hayata karşı?
Hı hı. Yani, zordu bir kavuşma <chuckles> ama evet. Hı hı. Kesinlikle, kesinlikle. Eee Hı hı. <chuckles> Hımm. Hımm. Evet, bu, böyle, çok hızlı özetleyebileceğim bir şey değil galiba ama, emm, çok kişi çok kişisel bir durum olduğu için. Eee, her şeyi değiştirdi ya, gerçekten. Zaten İngiltere'ye gitmem her şeyi değiştirdi, eş zamanlı olarak. Hani, eee, böyle, Türkiye'den biraz uzaklaşıp uzaktan bakmak, sonra Almanya'da, hani, olmak. Eee, çoğu şeyi, eee, çoğu kaygımı azalttı diyebilirim açıkçası. Ve sonrasında mesela şo şunu fark ettim ben Alex'le, bazı yine o ilk tanıştığımız aylarda aslında bunu fark etmiştim. Eee, ya, ben, böyle, çok darlandığım eski ııı, eski ilişkimde veya önceki ilişkilerimde insanlardan darlandığım çoğu şey onda hiçbir zaman olmayacak ve ol neden? Çünkü o, eee, bizde, hepimizde otomatik olarak kalıplaşmış, eee, etiketler, hani, ımm, Türkiye'de, yani, ııı, o onların hiçbirini bilmiyor. Hiçbir fikri yok bunlarla alakalı. O yüzden öyle bir yargı da sa dağıtması veya, hani, öyle bir ihtimali yok ve o yüzden full açık ve empatik bir şekilde iletişim kuruyor zaten ve dediğim gibi, yani. Emm, ııı, ben, hani, şey bile yapsam ya, öyle bir erkek tavrı çok nadir görmüştüm. Yani, sana da gerçekten <swallows> insan olarak, arkadaş olarak, eee, böyle, saygı duyup, eee, iletişimde, yani, böyle, çok özet at anlatmayı çok istedim. Yani, detay verip dağıtmak istemiyorum. O beni çok değiştirdi. Dedim ki, "Ya, böyle bir şey mümkün." Ya, o an Alex'i düşünmüyordum ama, böyle bir insanla iletişim mümkün, yani. Ben niye zoru seçip, öyle saçma insanlarla şey yapayım ki? Ben kendi değerimi kendime geri iade ediyorum, eee, dönüşümüm başlamıştı orada, yani, aslında. Öz değerimi tekrar şekillendirdim.
Evet. Hı hı. Evet, ön yargılar. Hı hı. Anladım. Anladım, aslında Kendini bulduğun, işte, bir şeylerin aslında farklı ilerleyebileceğini fark ettiğin bir, iii, başlangıç olmuş diyebiliriz. Peki, şimdi sonuçta uzun bir hikâye, tabii ki sen, eee, özetleyerek bahsettin biraz. Eee, şimdi geçmişe dönüp baktığında o ilk kursa, İngiltere'de kursa gittiğin zaman, o ilk tanıştığınız günleri düşündüğünde, eee, bir şeyleri, böyle, farklı yapmak isteseydin şu anda hiç aklına geliyor mu? Ya, aslında, "Şöyle yaptık ama ben, eee, şu anki kafam olsa, eee, bu şekilde yaklaşırdım, şunu yapardım." dediğin bir an var mı?
Evet. Hı hı. Eve evet. Hımm. Hımm. Düşüneyim. Imm, yani, var varla yok arası. Yani, Brighton açısından değil ama ilişkinin diğer kısımları açısından belki olabilir. Bir de evliliğimiz de e zordu. O o süreçte de biraz, ımm, yani, çünkü, hani, bir Yunan biriyle evlenmek istediğimi söylediğim zaman, böyle, ailem, "Ah, tabii canım, o" hemen falan olmadılar, yani, biraz. Onun da bir, eee, a aşamaları vardı. Emm
Olabilir.
biraz daha ben ı bi bilmiyorum ya, şu anki sanırım keşke dediğim yok, iyi ki dediğim çok fazla an var ama, yani, onunla alakalı, ay, iyi ki de böyle olmuş Evet.
Bu ilişki sürecinde Muhteşem bir şey. Evet, iyi ki dediğin anların zaten çok fazla olması çok cidden iyi bir ilişki olduğunu gösterir. Hı hı.
Yani şeyi bile az önce mesela söylediğin şey yine söylerken fark ettim. I arada tekrar ilişkilerimizin olması, yani, biz eğer mesela ilk tanıştığımızda, ben, bunu kesinlikle O da farkında, ilk tanıştığımızda denemiş olsak öylesine, hani, belki 1-2 ay, yani, sevgili olup ama hiç devam etmezdi. Iıı, o o kötü, o da çok kötü bir ilişki yaşamıştı. Ay, ııı, farklı insanlardan kötü bir şey görüp birbirimizin kıymetini anlama, işte, o çok klişe belki ama öyle bir süreçti. O yüzden ben onu da kıymetli buluyorum, yani. "A, keşke daha önce hemen sevgili olsaydık, keşke 5 sene arkadaş kalmasaydık." gibi bir şey düşünmüyorum. O bile iyi ki, yani, öyle.
Anladım. Iıı, bir şekilde olacağına varmış diyebiliriz. Peki, eee Evet, doğru zamanda olacağına varmış. Peki, ailenden, hani, ilk başta, böyle, çok, eee, Yunan biriyle evleneceğini söylediğinde çok hemen, eee, "Tamam, olur." gibi bir, eee, tepki almadığından bahsettin. Son olarak bunu da merak ediyorum. Ailenin bu tesadüflere, bu ilişkiye, bu sürece bakışı nasıldı?
Evet, doğru zamanda diyebiliriz, aynen. <giggles> Evet. Hı hı. Eee, çok detay bilmiyorlardı zaten. Eee, arkadaşım olarak Alex'i hep biliyorlardı bu arada, işte, o 5 senelik arkadaşlık dönemim boyunca. Eee, sonrasında olaylar ciddiye binince bir şok, babamdan aşırı büyük bir "Hayır, hayır, hayır." Eee, ama şu an birbirlerini çok seviyorlar. Yani, o böyle zor bir dönemdi, gerçekten 1 yıl falan babamla konuşmadım, hani, böyle, ııı, şey, "Aşkıma sahip çıktım." falan diyormuşum. Iıı, a ama ailemden destek yani, diğer üyelerinden destek görmüştüm. Eee, şimdi çok iyiler, yani. Şu an çok bir seviyorlar birbirlerini, babam da pişmandır herhâlde. <chuckles> Bizi, beni duysaydı Evet, bilmiyorum. Öyle.
Hı hı. A! <chuckles> Anladım. <chuckles> E, tabii ki yani sonuçta, eee, farklı kültürden, eee, biriyle, eee, evleneceğini söylediğinde ailelerin koruma içgüdüsüyle olabilir. Eee, kötü niyetten değil kesinlikle. Bir şekilde belki ilk başta böyle bir emin olmana eee, emin olmanı ve bir daha düşünmeni belki istemiş olabilirler. Eee, çok teşekkür ederim, hikâyelerini paylaştın, tesadüfünü anlattın. Çok keyifli bir sohbetti.
Hı hı. Evet, muhtemelen. Ben teşekkür ederim. Benim için de, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
Hoşça kal.